Мгм. <smacks lips> А, наверно наверно наверно, э, опять-таки, всё зависит от того, м э, <smacks lips> подвязаны ли на это дело другие люди, да. То есть, к примеру, если это нужно только мне, ну вот, ф разложить документы по папочкам, ну и бог с ним. Когда сделаю, тогда сделаю, да. А если это всё-таки что-то такое, там, не знаю, помочь ребенку с каким-нибудь проектом, да, то есть это, м, больше ребенку надо, чем мне. Это уже все-таки будет поважнее. Да, там и, скорее всего, какие-то сроки стоят. Ам, и, в общем-то, м, это будет попадать в список еженедельных дел, которые нужно сделать. Это не требует тако вернее, невозможно отложить, да, потому что, ну, вот какой-то срок там стоит. Да, да.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну Ну, там есть срок, да-да-да. Мгм. Мгм. Понятно. Ну, то есть, если есть сроки, то, соответственно, ты, ну, понятно, при придерживаешься со сроков, ты, ко конечно же. А если сроков нет, то ты уже оцениваешь: если ты это делаешь условно для кого-то или кому-то помогаешь, то это попадает в больший приоритет, чем если это только для тебя, да. Мгм. Интересно. А что ты вот делаешь, вот когда у тебя, например, в течение дня всё меняется? Наступили какие-то срочные задачи, что-то там па прервалось, какие-то домашние дела а вы вы вывалилось. Вот как ты адаптируешь, получается, такой дневной список в ситуациях, когда всё поменялось?
Наверно, так. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Да, да-да-да. Мгм. Мгм. Мгм.